Ti piace cucinare per gli altri.
Sì molto cucinare, in generale e mi piace cucinare per gli altri, quindi quando so che ho ospiti mi mi piace proprio pensare al a a alla cucina, all'apparecchiamento della tavola, al mhmm, somma al all'evento, chiamiamolo così. Sì, esatto. Mi piace poi a me piace molto mangiare, quindi, uhm, dico di questo <chuckles> va va preso atto. Quindi di conseguenza è un po' un momento quasi, mhmm, quasi sacro, no, un po' c'è il rituale del, ehm, dell'aperitivo, del del del del vino abbinato a le alle varie pietanze.
A farli stare bene. Okay. <chuckles> q Ma ah fantastico, ma quindi c'è proprio u una pianificazione dietro a a alle ai tuoi pranzi, alle tue cene?
Eh, in realtà sì, quando posso quando posso sì.
Mhmm, bene, e i tuoi ospiti sicuramente saranno entusiasti di essere, ehm, di di venire a casa tua.
Beh, sono sempre tutti contenti quando soprattutto gli amici quando diciamo: "Oh si va a cena da <chuckles> siamo" e quindi sono contenti perché sanno che, appunto mi piace mangiare, mi piace cucinare, quindi, uhm, generalmente, uhm, c'è sempre molto cibo e c'è s cibo spero buono, nel senso comunque penso a cucinarlo bene, poi non s'è mai lamentato nessuno. <chuckles>
<chuckles> Ma sì, e il cibo fatto in casa di solito è sempre migliore di quello che si si ordina. Ehm, quindi tu non fai uso di delivery o rosticcerie, cibo già pronto?
No, guarda molto molto raramente, nel senso che può capitare all'improvvisata in cui si decide di rimanere a cena tutti insieme e allora magari per proprio per praticità, per mancanza di tempo si si prende una pizza o comunque una cosa così veloce. Però generalmente
Mh, sì, sono sono even sporadici immagino, comunque inevitabile, perché qualche volta bisogna per forza o insomma uno non riesce a stare dietro a tutto.
Sì. Eh, sì per No, esatto. Quindi se magari qualche volta se vince la voglia di vederci all'improvviso, uhm, poi diciamo si ricorre al delivery. Però di base se riusciamo ad organizzare con con un po' d'anticipo, cosa che generalmente succede, ormai lavoriamo tutti, abbiamo tutti vite bambini, eccetera, quindi le cose improvvisate diciamo sono sempre più rare, e
Giusto. Però ecco, per te un pasto è un qualcosa di lungo che di cui bisogna godere, quindi n non veloce assolutamente.
Sì. Mhmm, no, preferisco di no.
M mi dicevi prima che inizia con l'aperitivo, con con l'accoglienza e magari
Eh, sì, sì, sì. Quando quando organizzo qualcosa mi mi piace mi piace che sia così, nel senso che magari piuttosto che dire: "Oh, vediamoci da me e vediamo un film" uhm, p la la serata è occupata da dal dal pasto proprio <chuckles> da da tutto da tutto il da tutta la cerimonia.
<chuckles>